ये तो बहुत दुख की बात है कि आप इस तरह की अनुभव कर रहे हैं, कि मैं एग्ज़ाम में बैठती हूँ, तो मुझे नकारात्मक चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं, तो क्या आप उसको मतलब दूर करने की कुछ कोशिश किए हो कि चलो, कुछ हम अ, नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्यायाम, ये सब हो गया, ताकि या फिर अ, कुछ नई-नई बुक, जो मुझे थोड़ा अ, प्रेरित करें, मुझे अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए।
जी। अ, ऐसी नई चीज़ें तो मैंने नहीं की हैं, थोड़ा-बहुत मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मेरी मैम भी बोलती हैं कि, "जब आप क्लास शुरू हो, या आप कुछ पढ़ने बैठो, तो 10 मिनट आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करो। अपने आँख बंद करके सोचो कि मुझे क्या बनना है, ज़िन् जिंदगी में, और कैसे करना है।" वो चीज़ें भी मैं कहीं न कहीं करती हूँ और मैं हमेशा से करती थी उसे, तो मैं अभी भी करती हूँ। बट मुझे मतलब उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच लेते हो, और कहीं न कहीं, पूरी तरीके से मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई हैं कि यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, लग रहा है, मैं नहीं निकाल पाऊँगी। इतना सरल नहीं है, जितना सरल मैंने सोचा था, ये एग्ज़ाम। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे दिमाग में अब र ऐसे ही बैठ गई हैं ना कि, यार, बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैं अपनी दिशा बदलने का प्रयास करती हूँ, और मैं बहुत बार पढ़ती भी नहीं हूँ कि, "अरे! यार, क्या ही होगा? मैं ए व हमेशा से 2-3 बार तो मैं दे चुकी हूँ एग्ज़ाम। दो तीन अटेम्प्ट मेरा हो गया है और मैं अच्छा नहीं कर पाई हूँ, तो अब मुझसे नहीं होगा, नहीं निकलेगा।" तो कहीं न कहीं, मैं उससे दूर भागने लगी हूँ, इस समय बोला जाए, तो पढ़ाई से या अपने एग्ज़ाम से। क्योंकि अभी ये मैंने हाल में ही एक पेपर दिया था, वो भी मेरा अच्छा नहीं हुआ था, और उ बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं रुकता है। मतलब थोड़े-थोड़े नंबरों से आप जब रुक जाते हो ना, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भर जाती है आपके अंदर। आप अज मतलब उसे टाल ही नहीं पाते और उसे कहीं न कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, आप बस उसी ख़्याल में घुसे रहती हूँ कि, मतलब नहीं हुआ, बताओ कैसे रुक गया? इतनी मेहनत की थी मैंने, फिर भी मैं नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इस समय। जी।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। ओह! ये तो बहुत अफ़सोस की बात है कि आप अच्छा करने जाते हैं, फिर भी आप अच्छा कर नहीं पाते, तो क्या आप ये सब जो बातें हैं, वो किसी को आप साझा की होए कि, "चलो, किसी को बताते हैं, तो उसका सुझाव क्या है? वो थोड़ा अपनाते हैं।"
जी।